Да да да да да да да! Типа: "Да как ты не можешь нормально приготовить стейк, а!" Господи.
М-да! Я каждый день это делаю дома на кухне, а ты в какой-то игре не можешь это сделать!
Да, да-да. <laughs> Жуть. На самом деле я играл эту игру с другом, и он эту игру слишком серьезно воспринимает. Я я вообще больше игрок на компьютере, а не на "Плейстейшене". Поэтому у меня там пальцы как сосисочки, как бы с э, э, с контроллером. И о господи боже, я прям чувствую этот взгляд на себе, думаю: "Успокойся, это игра".
Мгм. Ага. Ага. <chuckles> Мгм. <laughs>
"Это игра! Всё хорошо!" Вот, если честно сказать
Дак, и прям ты ощущаешь, как ваша дружба менее крепкой становится?
Я бы сказал бы: "Нет". Я себя знаешь как чувствую? Я себя чувствую как, э, какой-то, а, сапер. Но ментально-психологический сапер, да, такой, который вот прям сидит и такой: "Всё хорошо, мы сможем с тобой пройти через этот уровень. Мы не сдаемся". Э, и, ну, всё такое, короче говоря, из этого раздела. Это такая комедия, но всё равно мне очень прикольно с нее. Это это <chuckles> ну, это круто, короче!
Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Да. Да, сразу можно увидеть темную сторону любого человека, вот поиграв в такую игру. Я вот слышал, еще есть такая игра вот с хорошей, вот для партнеров особенно. Это "It Takes Two", вот. Там, где вы играете вот в родителей, которые превратились в кукол, вот. И пытаетесь вернуться обратно. Вот прям, м, и трогательно.
Мгм. О! Мгм мгм. И я её прошел с другом тоже. Мгм. Я ее прошел с другом, я ее проходил со своей девушкой и я его проходил по-моему, а, с двоюродным братом, э, и разный
Ага. Ага. И с кем из них у тебя отношения ухудшились, а с кем улучшились?
Ну, брат мой чуть меня не убил. Ам, девушка моя типа: "Я ничё не могу, не у это". Вот это вот, да, как бы у меня постоянно там было. Ам, с од с короче говоря: с одним это "спасайся кто может". С другой это типа: "Всё хорошо, моя дорогая! Никаких проблем не будет, никто на тебя не злится. Поп давай попытаемся еще". Короче говоря, э, это просто комедия для меня. Я обожаю эту игру на самом деле! <laughs>
Мгм. <chuckles> Ага! Да-да-да! Мгм. Ну, получается, можно понять, какая у вас будет совместная жизнь и как дальше отношения ваши будут идти буквально по этой игре. С кем-то это будет целая драма, истерики дома. О с кем, как со своей девушкой, ты будешь, как этот рыцарь, защищать ее от всех проблем и выполнять самые трудные задачи!
О да! О да! Мгм. Да там даже не сколько какие-то трудные задачи или еще что-то такое, там больше, э, типа из раздела: "Успокойся, все хорошо". Никто, м, никто щас на тебя тут, э, с вилами и ножами нападать не будет. Да, как бы, вот это вот. Из вот этого раздела. Но все равно прикольно на самом деле. Я думаю, то, что вот как проверка каких-то отношений- эти штуки очень классно отрабатывают! Даже очень хорошо!
Мгм. Да-да. Мгм.